แน่นอนว่า รู้สึกเหมือนโดนบังคับ เพราะว่าเราแบบว่าเห็นความต่าง ในขณะที่พี่ชายไม่ต้องทำ แต่ว่าเราแบบต้องทำทุกอย่างอะค่ะ แล้วก็รู้สึกว่า ไม่อยากทำ แล้วก็แอบทำเรื่องที่ แบบว่า
โอ้ ครับ อา โอ้
มือ มันก็ไม่ดีอะนะ แต่ด้วยความที่เป็นเด็กนั้นน่ะมัน อือ คิดอะไรไม่ได้เยอะอะค่ะ เช่น เอ่อ เขาให้ล้างจาน อย่างเงี้ย แล้วหลังบ้านอะค่ะ อ่า ด้วยความที่เราไม่ได้อยู่หมู่บ้านจัดสรรเนาะ อยู่ต่างจังหวัด มันก็เป็นที่ดินตัวเอง อย่างเงี้ย แล้ว ตอน ล้างจานอะ มันก็มีขี้เกียจล้างบ้าง อะไรบ้าง เราก็ทำการร่อน จาน <chuckles> ไปที่ ที่ดินหลังบ้านที่มันเป็นรกร้าง มี มีต้นหญ้า อะไรงี้ ขึ้น สูง ๆ อะค่ะ <chuckles> แล้วก็ ใช่ ร่อนทิ้งไปเลย ก็ ก็ทำอย่างงั้นอยู่หลายครั้งนะคะ ด้วยความที่แบบขี้เกียจบ้าง โมโหบ้าง อะไรอย่างเงี้ย ค่ะ แล้ว
ครับ อา ครับ อา อะฮะ อ๋อ โอ้ ร่อนทิ้งไปเลย ใช่ไหมครับ? <chuckles> อืม ครับ โอ้โฮ พอฟังแล้วก็แบบ รู้สึกน่าเอ็นดูนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับ ก็คือแบบว่า เหมือนเราก็เป็นเด็กซน ๆ น่ะ เนาะ พอไม่อยากทำ อะไรเงี้ย ก็แบบว่า อา เหมือนมีโวยวายนิดหนึ่ง แล้วแบบเนี้ยครับ ก่อน เอ่อ แทนที่เราจะโวยวาย อย่างเงี้ย เรา เราเคยแบบว่าลอง เอ่อ คุยกับคุณพ่อคุณแม่ไหมครับ? ว่า "เนี่ย ไม่อยากทำจริง ๆ นะ รู้สึกไม่โอเค มันงานเยอะไป รู้สึกว่า ไม่ยุติธรรมเลย ถ้าเราทำ พี่ชายก็ต้องทำด้วยสิ" อะไรแบบเนี้ย เคยพูดประมาณนี้ไหมครับ?
<chuckles> ใช่ค่ะ ค่ะ